Mhm. Eigentlich halt so so zwischendurch. Also, ich weiß nicht, ich gucke dann einfach so 'n bisschen auf Amazon zum Beispiel oder auch auf anderen Seiten, und dann ja, dann sehe ich die Sachen und wie gesagt, dann sehe ich ja auch, dass die jetzt schon fast ausverkauft sind und so, und dann denke ich mir halt: „Okay, jetzt muss ich ja wirklich schnell sein auch“, weil ich kann ja nicht ich habe dann ja gar nicht die Zeit auch abzuwarten, also weil weil was ist, wenn's jetzt irgendwie wenn ich abwarte und dann morgen ist es weg? Ja toll, dann hab ich's ja verpasst.
Aha. Mhm. Mhm, mhm. Richtig, ja. Ja, ja. Mhm. Richtig. Ja. Ja. Ne, das machen die natürlich extra, ne? Ist klar, die schreiben dann hin, nur noch 3 da, damit du da drauf anspringst und, äh, das dann schnell kaufst, was im Grunde ja gar nicht stimmt. Also, die haben wahrscheinlich, äh, die Warenhäuser voll damit, ne? Also, das das würde ich mir schon mal im im Hinterkopf behalten. Das ist einfach nur 'n ein Trick, ne?
Mhm. Ach so. Häh? Nein, nein.
Dass die Leut Ja, dass die Leute dann sagen: „Oh nein, die haben nur noch 3 davon.” Und in Wirklichkeit haben sie 1.000 davon, aber man springt dann sofort drauf an. Mhm. Ja, es ist schlimm, wie die Werbung heute funktioniert. Das ist leider und leider nicht mehr
Ach so. Ne, du. Ah. Dann haben die mich ja richtig ausgetrickst. Also, da fühle ich mich ja jetzt irgendwie 'n bisschen, ja, veräppelt irgendwie und auch so so dumm irgendwie.
Kann passieren. Kann passieren. Ja. Nö, das ist nicht dumm. Das ist einfach, ähm du glaubst einfach daran, dass, äh, es niemanden gibt, der so so so was macht, ne, was eigentlich nicht richtig ist und was eigentlich 'ne Lüge ist. Das ist ja auch nicht schön, ne? Und, äh
Ja, aber <sighs> Och ne, weil es war wirklich so oft also, ich habe wirklich so oft Sachen dann gekauft, weil da stand, ja: „Nur noch 2, m ve verfügbar“, oder so, und jetzt sagst du mir, okay, dann gab's also dann ist das eigentlich gar nicht so so besonders eigentlich.
Mhm. Mhm. Ja. Du kannst mal Folgendes machen, um das zu testen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas siehst, ne, online, wo es heißt: „Sind nur noch 3 davon da”. Dass du dir den Link dafür speicherst und, ähm, dann es nicht kaufst, auch wenn du es unbedingt möchtest, ne? Dass du also mal diesem Impuls nicht nachgibst. Und dann schaust du mal 3 Tage, 4 Tage später nach, nach dem gleichen Artikel.
Mhm. Ja.